Allora un po' tutte e 2 le cose, ehm, però ti dico la verità, quando inizia la paranoia, <chuckles> quindi quando parte proprio l'indecisione che io mi dico: "Eh no, però caspita, ehm, la nuova Zelanda, forse però c'è questa cosa che non va bene", piuttosto che "Eh lo so, il Canada, però fa tanto freddo". Allora vado su YouTu voglio d vado su YouTube e mi guardo i, mhmm, <smacks lips> ehm, i video magari che parlano dell'economia del Paese, piuttosto che i pro e i contro di vive di vivere in una determinata città del posto.
Mh. Mh. Ah, vuoi proprio capire effettivamente come siamo messi a livello di stabilità, proprio dell'economia del Paese, prima di prendere decisioni affrettate?
Sì, anche, sì, ehm, guardo quello e poi guardo anche l'aspetto dei visti, quindi, ehm, il potenziale che ho per rimanere all'interno del Paese con le competenze che ho io. Che io sono un pizzaiolo, quindi diciamo lavoro che in entrambi i Paesi è richiesto, posso lavorare anche come panettiere.
Ho capito. Eh, immagino che anche da italiano sia anche più diciamo richiesto che il pizzaiolo sia italiano, poi non so.
Sì. Sì, pizzaiolo italiano comunque è sempre visto bene, diciamo, ha una marcia in più, no, e poi obiettivamente
Cer magari la la pizza non la fa per niente bene, però è italiano quindi. Sì, già di partenza. Senti
Eh sì, solo perché è italiano, esatto. <chuckles> Ehm, addirittura ci sono persone che, magari vengono dall'Est Europa, no, quindi mò non so, Albania, questi posti qua, e, ehm, dicono che sono italiani per lavorare nella ristorazione e poi in realtà non han non sanno neanche una parola di italiano, però si fanno
Mh. Sì vabbè, ma poi all'estero bene o male gli italiani sono tutti quanti quel bacino mediterraneo là, bene o male, siamo tutti uguali. Senti, a questo punto, mhmm, mi viene da farti una domanda: tu comunque mi hai detto che, ehm, la scelta di partire già l'hai fatta, e la scelta più pratica tra 2 Paesi, quindi si tratta di effettivamente delle decisioni proprio, uhm, pragmatiche, ehm, invece, uhm, tantissime persone probabilmente direbbero che anche solo scegliere di partire è già il passaggio più più difficile. Tu effettivamente, per quanto riguarda le scelte queste qui più, ehm, forti, come posso dirti, ti senti più facilitato a farle, cioè è più difficile, ehm, effettuare queste scelte, ehm, come ti posso dire, proprio, uhm, pragmatiche? Cosa ti conviene di più fare, piuttosto che scegliere: "Adesso me ne parto e basta." Hai mai fatto una scelta un po' più di pancia, da questo punto di vista?
Sì, sì, esatto. Esattamen Sì.